Iya, awalnya berdua aja nontonnya. Eh, dan akhirnya kan kita ini kan semakin akrab, semakin sering ngobrol gitu, udah nggak canggung lagi. Nah, terus pas di konsernya itu eee, jadi kan kita berdua lagi ini ya, kayak duduk dipojokan gitu, terus tiba-tiba tuh ada orang, dia itu kayak datang ke sini sendiri, dan dia langsung ngajak ngobrol kita kan kayak, "Bro, suka nonton band apa?" Gitu kan ya, misalnya. Nah, terus kita kayak saling ngobrol, dan ternyata kita itu punya selera musik yang sama. Nah, jadikan kalau udah punya yang sama gitu kan enak kan ya buat ngomong, gitu. Kalau kita bercanda dia juga ngerti kan apa yang kita bercandain. Dan
Oh. Mhm? Mhm. Mmm. Heeh. Tapi akhirnya malah ngobrolnya sama temen yang bener-bener nggak kenal gitu, ya? Kayak orang asing gitu, ya? Oh.
Iya. Iya. Jadi, kita bertiga akhirnya ya kayak sampai acaranya selesai, kita kayak bersama terus gitu loh, kayak nggak misah, heeh. Jadi, yang awalnya berdua, jadi bertiga, gitu sih.
Mmm. Boleh tau nggak sih, temannya itu cewek apa cowok, ya?
Cowok cowok. Aku emang iya, 2 orang itu cowok semua, <chuckles> yang cewek nggak ada. Iya, kayak Bro Bro, gitu, iya, heeh. Aku juga pernah sih kayak ketemu dengan cewek yang jadi pacar aku juga pernah pas konser, tapi itu ya cerita lain deh. Jadi, intinya gitu, aku kan akhirnya temenan sama orang ini, dan ini kan acaranya sampai malam banget ya, kayak sampai jam dua belas gitu, sementara kan dia ke sini naik kereta. Dia itu agak jauh soalnya, dari Bekasi, sementara acaranya di Jakarta gitu kan. Jadi, eee, karena, apa ya, aku agak kasihan, dan dia kayaknya baik aja orangnya, aku ajak dia buat nginep di rumah aku, gitu.
Oh, cowok? <chuckles> Oke oke, jadi kayak Bro gitu, ya? Bro- brothers. <chuckles> Oke oke. Oh. Oke oke. Mhm. Oh. Mmm. Mhm?

Tapi ada nggak sih kayak artis luar yang kamu suka, terus kamu tuh pengen banget nonton konser dia gitu?
Iya ada, justru aku juga nonton dia juga, <chuckles> tahun ini.
Hah? Oh, yang ke kemarin privat itu kamu itu artis luar? Apa lokal?
Nggak nggak, ada beda lagi, beda konser. Eee, jadi kalau konser ini tuh di, apa ya, bulan J Juni atau Juli gitu. Eh iya bulan Juli kayaknya, dan jadi tuh, eee, band ini kan datang ya ke Indo, dan sebenarnya tuh konsernya ini emang kayak buat band ini doang. Jadi kayak kayak cuman ada 2 band yang tampil, 1 band lokal sebagai opening dan 1 band yang itu, yang dari luar ini. Namanya na nama bandnya itu, Touché Amoré. Agak ribet sih buat ditulisnya, iya, T-O-U-C-H-E Amoré gitu kan ya.
Mhm. Oh. Apa tuh bennya? Touche Amore? <chuckles> Oke. Tou C-H-E Amore, oke.
Iya, heeh. Ini bennya sama, ben rok dan agak emo, banyak teriaknya. <chuckles> Dan itu aku nonton sampai habis kan, untungnya agak lama sih dia tampilnya kayak sejam lebih gitu. Dan itu bahkan para audiens sampai ini kan, minta encore, kayak apa namanya, kayak dia itu udah selesai, ya tambah lagu kan akhirnya kan, tambah lagu lagi karena iya, karena masih belum puas gitu, dan itu juga pas sesi encore-nya itu bener-bener keren sih kayak orang-orang tuh pada langsung maju ke depan, terus kayak pada sambil naik panggung juga gitu, jadi emang agak rusuh tapi seru gitu.
<chuckles> Oke. Nambah-nambah lagi, oh. <chuckles> Iya kayak teriak-teriak gitu ya. Heeh. Mmm. Hmm. Mhm mhm, seru sih.
Dan aku juga akhirnya ketemu dengan ininya, kayak ben member-nya, vokalisnya juga, bahkan sampai ngambil foto gitu, heeh.
Oh, gitu. Wow, beruntung sekali dong kamu ya berarti. Kayak, itu kan pujian kamu, tiba-tiba kayak bisa foto bareng, sape salaman bareng mungkin ya.
Iya. <chuckles> Iya, alhamdulillah, cuman ya nggak sempet ngobrol sih, tapi seenggaknya bisa fotolah gitu.

Iya? Gak tau. <chuckles>
Ya s ya namanya Shoegaze jadi emang kayak apa ya, genre yang enggak terlalu terkenal di Indonesia tapi ya kalau di negara-negara barat kayak di Eropa, Amerika itu lumayan terkenal sih. Shoegaze namanya.
Shoegaze. Eh, bisa jelasin gak tuh kayak gimana maksudnya?
Eee, dia itu kayak apa ya, ciri khasnya itu dari gitarnya sih, dari suara gitarnya itu jadi kayak, eee, enggak, jadi dia emang lebih ke instrumental, tapi juga kadang ada kayak vokalnya juga gitu, dan biasanya sih lagu lagu-lagunya itu temanya kayak tentang, eee, hubungan atau semacamnya lah gitu, dan dari segi gitarnya tuh mungkin kayak ada suara kayak apa ya, dreamlike gitu sih, dan itu biasanya dia kayak pakai semacam filter atau kayak alat gitu kan buat bikin gitarnya bisa suaranya berbeda gitu.
Hmm, Instrumental ya? Hmm. Mmm. Ada efeknya gitu ya.
Iya kayak efek-efeknya gitulah intinya.
Oh berarti itu solo performance atau band gitu?
Dia emang band, heeh, ada gitar, bass, drum, vokal kayak biasa, iya, cuman ya, suara gitarnya aja, iya, heeh.
Oh. Mhm. Cuman lebih dominannya di gitarnya. Oh gitu. Seru juga sih. Aku, eee, oke sih. Nah dari suasananya gimana tuh ketika kamu nonton konser tuh apakah sambil teriak-teriak terus apakah, eee, lampunya tuh kamu suka banget permainannya atau gimana? <chuckles>
Begitu. <chuckles> Kalau dari band-bandnya kalau pas awal konser ya, itu memang enggak apa ya, or yang teriak tuh dikit sih karena kan, orang-orang kurang kenal juga kan. Itu kan karena band-band baru semua, band-band lokal semua jadi, eee, orang-orang pada gak tahu. Mereka tuh awalnya pengen nonton band yang bakal tampil di terakhir, namanya Rekah.
Hmm. Oh. Oke. Rekah. Iya.
Ya, Rekah. Itu mereka agak terkenal sih, eee, itu dia kayak band emo yang banyak teriak-teriak gitu kan, jadi, dari para audiensnya, para penontonnya juga banyak yang ikutan gitu. Dan itu yang mungkin yang paling berkesan pas konsernya itu sih, pas band itu tampil, karena tuh orang-orang kayak langsung pada, crowd surfing, tiap kumpul crowd surfing, moshing, berbagai macam lah intinya. Dan itu lumayan seru dan karena itu indoor, jadi, walaupun banyak orangnya, tapi enggak pengap kan karena ya ada AC gitu. Dan dari segi lighting-nya, stage performance juga aku suka banget sih. Heeh.
Hmm. Mhm. Kumpul gitu, oh. Oke. Mhm.